آه يعني أنتِ اتبسطتِ على عكس يمكن اللي كانوا متوقع اللي كانوا متوقعينِك منه، اللي هو زميلاتِك وكده. وفي نفس الوقت اتعلمتِ يعني لأ، إن أنتِ تقدري توازني بين خوفِك على ولادِك بعد كده وما بين يعني رغب وما بين رغبتهم إن هم يروحوا في الحياة ويتعلموا. طيب فيما بعد هذا الموقف يعني، إيه بقى اللي كان بالنسبة لِك لا يُنسي في رحلة السفر؟ وخصوصًا إن أنتِ قُلتِ إنها أول رحلة سفر بالنسبة لِك.
آآ، بُص هو حاجات كتير يعني إحنا في البيت هنا بنبقى في نعمة، إن أنت مثلًا عطشان بتلاقي مَيّة تشربها لأ، أنا سافرت بقى عايزة مَيّة عادي ما لقيتش مَيّة في الأوضة اللي أنا قاعدة فيها، آآ، أنزل واشتري آه أنزل اشتري كرتونة مَيّة وأشيلها وأطلع بيها، الأكل أنت معتمد فيه على نفسك ده غير ضغطة الشغل اللي إحنا كنا فيها بسبب برضه المسابقة. بس ال ال ال ال في المجمل بتاع ال الرحلة دي، أنا انبسطت ساعتها لأن إحنا خدنا مركز في ال على ال الفِرَق اللي كانت موجودة على مستوى مصر يعني. فكانت حاجة ما تتنسيش يعني السفرية دي هتفضل معلمة معايا طول حياتي.
إمم. أصلًا؟ إمم. أوكي.